Also, ich habe 'ne Herausforderung, ähm, das ist sowohl im beruflichen als im privaten Umfeld mittlerweile das Gleiche. Und ich habe das Gefühl, das hat sich über die letzten Jahre sogar noch verstärkt bei mir, ähm, dass ich mittlerweile zu einer Art krankhaften Perfektionismus neige. Also, ich war schon immer Perfektionist, also schon als Schüler. Aber das, was jetzt passiert ist, das belastet mich sogar schon. Und und es setz mich unter einen immensen Druck. Ich mache mal ein Beispiel ähm, auf der Arbeit ist es so, ähm, ich b ich bin so die Position in der Firma, die immer wieder zum Kunden rausfährt und quasi zum neuen Kunden und dem erst mal unser Unternehmen präsentiert. Und wir haben 'ne Abteilung, die hat eine fertige Geschäftspräsentation. Das sind so 15 Slides in der PowerPoint. Die aktualisieren die auch immer, ne? Ich brauche mir die immer nur wieder fertig runterzuladen, und dann ist da alles Aktuelle drin, was man eigentlich benötigt. Eigentlich. Denn wenn ich mir diese PowerPoint angucke, dann sehe ich irgendwie zwischen Folie 3 und 4 fehlt inhaltlich so 'ne Art Brücke, sodass ich dann noch 'ne Folie dazwischen schiebe. Und dann gucke ich mir diese PowerPoint weiter an und stelle dann fest, alles klar, wenn wir das jetzt gemacht haben zwischen 3 und 4 fehlt tatsächlich 'ne Brücke zwischen 4 und 7. Also baue ich noch 2 Folien ein. Das Ganze endet dann in so 'ner 52 Slide PowerPoint anstatt 15 Slides. Ich brauche dafür so 2, 3 Tage vorher. Und ich gucke mir diese PowerPoint dann nochmal an und sehe, alles klar, Hintergrundfarbe passt mir jetzt auch nicht mehr. Es passt überhaupt nicht mehr zum Inhalt. Schrifttypus auch nicht mehr. Das Bild, das da drin ist, ist veraltet. Das muss ausgetauscht werden sodass ich mich die ganze Zeit mit dieser PowerPoint beschäftige, bis ich dann endlich mal zum Kunden fahre und dem das präsentiere, während andere Kollegen von mir einfach diesen 15 Slide Mist nehmen aus der Abteilung und da einfach hinfahren und sind fertig. Und das geht mir überall in meinem Leben so.
Mhm. Ich kann das absolut verstehen. Und was ich mich frage du sagst ja deine deine Kollegen schaffen das in ihrem vorgegebenen Zeitfenster, beziehungsweise haben da auch irgendwie eine Art gefunden, wie sie beim Kunden mit dieser Präsentation umgehen. Also
Mhm.
wo du sagtest, dass dir 'ne Brücke fehlt bekommen es die anderen irgendwie hin ohne, das soll jetzt nicht vorwurfsvoll klingen, aber ohne 'ne zusätzliche Folie einzubauen. Hast du denn mal mit deinen Kollegen drüber gesprochen, wie die das vielleicht machen? Also, ich weiß nicht, ob ihr sowas wie 'n wie 'ne Tagung mal habt oder Seminare, solche Dinge. Also, jetzt mal nur auf das Thema mit der Präsentation vorerst bezogen. Du sagtest ja: „Dass das bei dir"
Mhm. Ja.
„sich wie 'n roter Faden durchzieht, also, nicht nur bei der Arbeit, sondern irgendwie wahrscheinlich auch im Privatleben“.
Absolut. Mhm.
Hast du da irgendwie auch konkrete Beispiele?
Ja. Also, meine Kollegen, da ist es tatsächlich so, also, es ist zumindest mein Eindruck, wenn ich mit denen rede, das interessiert die überhaupt gar nicht, ne? Die geben nur die Informationen, die in der in der Präsentation drin sind und dann nach mir die Sintflut. Mein Anspruch ist da halt ‘n anderer, ne? Mein Anspruch ist tatsächlich, wenn ich zum Kunden hinfahre, dann möchte ich, dass dieser Kunde maximal informiert ist und dass der Kunde vor allen Dingen niemals sagen kann: „Das hätten wir so nie gesagt.“ Ne, ich lasse die PowerPoint natürlich auch da. Ich sage die grundsätzlich: „Wenn Sie am Ende noch Fragen haben, ähm, hier ist die PowerPoint und rufen Sie mich gerne an.“ So, das heißt, sie können's auch noch mal nachlesen. Das ist mir persönlich ganz wichtig, den anderen völlig egal, ne? Und, ich ich sage auch grundsätzlich in solchen in solchen Meetings: „Es wird der Tag kommen, wo wir 'n Vertrag mit 'nem Kunden haben, irgendwas läuft schief und er wird genau diesen einen Satz sagen: 'Das haben Sie uns nie gesagt.'“ Und das möchte ich halt vermeiden.
Hm. Mhm. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dir genau ist. Gibt's denn irgendwie 'n Vorgesetzten bei dir, der vielleicht mal mit dir zum Kunden mitgehen kann? Also, irgendwie der Verkaufsleiter oder Teamleiter, sowas, der dir da vielleicht einfach 'n bisschen Unterstützung geben kann. Oder ich sage mal, es ist ja kein rhetorisches Problem, sondern eher ein perfektionistisches Problem.
Mhm. Ja, ja. Also
Das das lässt sich natürlich mit 'nem Rhetorikseminar nicht jetzt nicht aus dem Weg räumen, aber vielleicht kann er dir
<laughs>
trotzdem da helfen irgendwie die Übergänge kleiner zu halten, beziehungsweise Tipps zu geben, weil er hat ja nochmal 'n größeren Überblick. Wie gesagt, wenn es dein Teamleiter ist, dann hat er vielleicht auch Einblicke von den Kollegen, wie die das machen. Und er kann ja trotzdem sicherstellen, dass die Kunden dennoch zufrieden sind und wenn er jetzt bei 'nem Kundengespräch mit dabei war, wo du jetzt die Präsentation gehalten hast
Ja. Mhm.
hat er ja auch mit die Verantwortung, dass der Kunde eben gut informiert ist. Also, dass dann nicht im Nachhinein das passiert, was du grad beschrieben hast, dass der Kunde sagt: „Das wusste ich jetzt vorher nicht, das habe ich nie vorher gehört.“
Mhm. Mhm.
Und dadurch könnte man das ja vielleicht 'n bisschen vermeiden.
Mhm. Also, tatsächlich ist es so, dass ich noch nie negatives Feedback bekommen habe, ne? Weder weder von von meinen Arbeitskollegen noch irgendwie vom Kunden. Ähm, tatsächlich also, auch das Endergebnis, muss man sagen, erschreckenderweise ist relativ ähnlich, ne? Von meinen K Kollegen. Wenn man es über's Jahr hinwegzieht, ist das grundsätzliche Endergebnis dasselbe. Es gibt einen immensen Unterschied, den wir festgestellt haben, tatsächlich. Und das ist die Tatsache, dass die Kunden, die ich betreue, deutlich enger auch an mich gebunden sind, ne? Also, und diese Kunden sind grundsätzlich länger mit uns, ähm, in in Vertrags ähm ähm, Ver Verträgen ge äh, gebunden, ähm. Sie haben einen deutlich engeren Kontakt zu mir. Viel mehr Kontakt zu mir. Ähm, das ist eher dann so 'ne Art kollegiales Verhältnis. Das haben die anderen nicht. Die sind alle sehr distanziert. Das ist der große Unterschied. Und um deine Frage zu beantworten, ähm, sowas wie 'n Vorgesetzten, den gibt es in dieser Form nicht mehr, weil ich schon der Vorgesetzte von all den anderen Pappnasen mit den 15 Folien bin. Und am liebsten würde ich denen auch allen meine geben. Aber da da kann ich mich noch vor schützen, ähm. Ich sage da grundsätzlich, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber du hattest ja vorhin auch gefragt, wie wie sieht das im privaten Bereich aus? Genauso. Bestes Beispiel. Ähm, ich habe in der Garage ein uraltes, äh äh, Mofa stehen aus der ehemaligen DDR. Das habe ich irgendwann mal günstig geschossen, ähm. Es ist völlig ramponiert, völlig völlig im Eimer. Und mein meine Idee war, das Ding komplett zu restaurieren. Und ich habe mir 'n Handbuch dazu gekauft. Ich habe alle Ersatzteile gekauft, die man dafür braucht. Ich habe dieses Projekt nie gestartet. Niemals. Ich ich verliere mich da in der Vorbereitung auf die Restauration, komme dann aber nicht ins Tun. Und zwar jedes Mal, wenn ich sage, ah, jetzt fange ich an, gehe ich in die Garage, dann stelle ich fest irgendwie fehlt mir da noch was und dann muss das erst mal be besorgt werden, obwohl ich eigentlich mit anderen Dingen anfangen könnte.
Mhm. Genau. Schön. Ja. Hast du dir da mal vielleicht eine wie so 'ne Prioritätenliste gemacht? Also, dass du sagst: „Okay, mir ist das“ Di dir ist es ja schon wichtig, dieses Moped beziehungsweise Mofa irgendwie zu reparieren und dass du dann sagst: „Okay, das steht im Diskurs mit meinen anderen Zielen, die ich jetzt in 'n nächsten Tagen, Wochen oder sowas erledigen möchte.“ Dass du dir quasi einfach 'ne Liste schreibst: „Okay“
Mhm.
„das ist jetzt vielleicht besonders wichtig.“ „Und das soll darauf sollte ich mich jetzt vielleicht als 1. kümmern.“ Das ist natürlich auch klar dass dass Dinge, die mit höherer Priorität trotz Perfektionismus wahrscheinlich etwas länger brauchen. Ich sage mal, sowas verändert sich ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ja auch 'n 'ne schrittweise Veränderung
Mhm. Mhm.
dahingehend, dass man's vielleicht 'n bisschen gelassener ist und Ziele vielleicht auch radikal verkleinert.
Mhm.
Und sich vielleicht auch andere Zeitfenster setzt, also zu sagen: „Okay, ich nehme jetzt konkret“ Diese 4 Stunden nehme ich mir jetzt nur für dieses für die Reparatur vor. Ich stelle mir 'n Timer, danach bin ich hiermit erstmal fertig. Man muss sich dann natürlich schon strikt dran halten. Und dass man dann einfach nach diesen 4 Stunden zum Beispiel dann sich um andere Dinge kümmert. Sich quasi wie so 'n bisschen wie so 'n Timetable macht.
Mhm. Mhm. Mhm, also tatsächlich, ähm, habe ich da schon mal zumindest dran gedacht, aber bin da auch <scoffs> auch nicht in die Umsetzung gekommen. Ähm, äh, aber du hast recht, ne? Du hast wirklich vollkommen recht. Das ist auch zumindest, wenn ich drüber nachdenke, irgendwie noch der einzige Weg, den ich finde, um um diesem diesem ich sage mal diesem Chaos auch Herr zu werden, weil, ähm, das a also ich kann ich kann dir ja 1000 Beispiele von sowas anbringen, ne? Es geht ja nicht nur um dieses Moped. Ähm, es geht nicht nur um die PowerPoint. Ich habe 'n Arbeitskollegen, der mir zuarbeitet. Der gibt mir 'ne Excel-Tabelle und wenn ich diese Excel-Tabelle sehe, dann könnte ich die Krise kriegen und mache die erst mal sauber, ne, und setze die Formeln dahin, wo sie hingehören, und und verfeinere das Layout, et cetera, weil ich weiß, das muss ja auch noch weitergeschickt werden. Ähm, genauso zu Hause. Wir haben seit 1 1/2 Jahren ein Gartenprojekt, ähm. <chuckles> Wir wollten eine eine Sommerlounge bauen und haben dafür relativ viel im Garten abgerissen. Und ich habe es in 1 1/2 Jahren noch nicht hinbekommen, diesen Schutthaufen auch zur Müllkippe zu fahren, weil immer wieder gedanklich zumindest, was dazwischenkommt. Und dieses in kleine Schritte aufteilen und erst mal in in die Handlung kommen, weil das ist mein Problem. Wenn wenn ich einmal drin bin in 'ner Handlung, dann läuft das. Dann ist auch alles andere egal. Aber diese dieser Step von Planung zu Handlung, das ist mein Problem, ne, überhaupt erst mal anzufangen.
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Kann es, also kann es denn auch sein, dass, wenn du quasi mit 'nem Projekt startest, also, beziehungsweise du vielleicht Angst davor hast, 'n Projekt zu starten aus der Angst herraus einfach Fehler zu machen, beziehungsweise dass es am Ende vielleicht nicht nicht deinen Ansprüchen gene äh, genügt?
Absolut. Absolut. Genau das ist das auch. Das ist egal, was ich starte, ähm, ich ich pla ich habe ja am Anfang immer 'n Bild im Kopf von den Dingen, die ich machen möchte. Und es ist grundsätzlich so, meine gesamte Vorbereitung, und das ist auch so mein Eindruck, ist eine Ausrede, dafür überhaupt anzufangen, weil ich nie weiß, ob ich diesem Bild diesem Anfangsbild jemals gerecht werden werde. Mir ist klar, dass es kein Perfekt gibt, ne? Gar keine Frage. Es gibt keinen perfekten Endzustand. Aber dieses Bild, was ich davon habe, das ist das, was ich haben möchte, und die Sorge dafür, genau das nicht zu erreichen, hindert mich daran, überhaupt zu starten.
Mhm. Ja. Also vielleicht noch 'n Ratschlag, den ich dir geben kann. Fehler sind ja erstmal nix nichts Schlimmes, sondern man lernt ja quasi auch daraus. Also, es geht ja auch darum, wenn du jetzt mit deinem Mofa anfängst und Angst hast, dass dieses Projekt irgendwie eskaliert, zu viel Zeit in Anspruch nimmt, du deinen Standard einfach nicht erreichst, was ich absolut nachvollziehen kann, einfach, das vielleicht auch als Übung zu nehmen und zu sagen: „Okay
Mhm.
ich akzeptiere, wenn's jetzt nicht perfekt ist. Kann vielleicht danach schauen, welche Fehler eben dafür verantwortlich waren, und es geht ja vielleicht auch darum, diese Fehler nicht im nächsten Projekt zu machen.”
Mhm. Mhm. Absolut, absolut. Also f für mich ist natürlich auch immer wichtig, grade weil ich diese Problematik erkannt habe, dass ich darüber reden kann, ne, und dass ich dadurch vielleicht auch natürlich jetzt wie von dir den einen oder anderen Impuls bekommen habe, aber mir selber auch gerade Impulse schaffe. Und, ähm, ja, von daher danke ich dir auch für für deinen Input jetzt, ne? Weil das hat mich jetzt grad schon echt weitergebracht. Also danke schön fürs Gespräch.
Vielen Dank.